ええ、ちょっと、お話を聞いていただきたいことがありまして、はい、もしね、アドバイスとかもあれば、あの、アドバイスも欲しいなっていうところなんですけれども。
はい。 あ、はい、もちろんです。何かございましたか？
はい、あの、家族の間でですね、ちょっとあの、揉め事というか、そういうものがありまして、ちょっとね、その話を聞いてもらいたいんですけども、はい。ええ。
ええ、そうなんですね。ええ。 そうですか。 いや、大変ですね。 誰と喧嘩したんですか？
あの、ま、喧嘩っていう、うういやまでも喧嘩、うーん、私自身が喧嘩したっていう話ではないんですけれども、あの
あ、喧嘩ではないんですね。はい。 ああ、そうですか。家族のもめ事、ああ辛いですね。じゃあ、挟まってる感じですか？
そうですね。 はい。
うわ、辛い、そうですか、ええ。
あの、実家に今、弟と母親が2人で住んでいるんですけれども
はい。
ま、主にはそこなんですね。
ええ、この2人が対立？
あの ま、そうですね。
ですか。
あの、どちらの言い分も非常に、あの、よくわかるので、なんというか、うーん、っていう感じではあるんですけど、あの、ですね、母親がですね、ま、そういう意味ではなんだか、あの、よくわからない何て言うんですか、いわゆる多分、あの、ネットワークビジネスみたいなあるじゃないですか。なんかそれにはまってしまっていて、でなんか、んあの、しわ幸せの水みたいな、なんかペットボトル1本3000円ぐらいする、あ、なんかそういうのとかを、あの、買うようになってきてしまって
あ、そうなんですね。うん。 ええ。 ええ。 はい。 ああ、はい。 あらららですね、ええ。<sniffs> う、ああ。 ええ。 そうなんですね。え、宗教ではないんです？
そう。 宗教ではないみたいなんですけど、うーん。
ああ、ただやっぱり何かミネラルが多いですよとか。
そうなんかくそこれを飲むとなんか幸せになれるみたいな
うん、うん。 <laughs> そうなんですね。うーん、うん。
いやなんかでもほんとにそういう風に思い込んでいるので、あの
え、それ、1リットル3000円ですか？
あ、いや、なんかね、1リットルなのか、ん、ん、どうなのか私も実際に見たわけではないんでわかんないんですけど、なんかね、そういうう水を、そ、買っている、ね。それが1リットルだろうが1.5リットルだろうがちょっと高いですよね。
はい。 ちょっと高いですよね。かなり高いですよね、ええ。 高すぎですね、そうなんですね。で、それを弟さんは注意してるという。
うーん。 そう。 ま、その注意というかですね、もう、あの、一方で、あの、うちの弟っていうのはすごい何ていうか、ま、うよく言えば節約家で
あ、はい。 うん。 <smacks lips> ああ、じゃ、もうそれは許せないでしょうね。
悪く言えばすごいケチなんですけど、でもなんかウインナーとかも「いっぽん使うなみたいな、半分残しとけ」みたいななんかそういうぐらいすごい徹底してるんですよね。
<laughs> はい。 うん。 へえ。 あ、男の人で珍しくないですか、そうなんですね。
珍しいですよね。
へえ、え、お母さんに1本使わないでって。
そう、そう、そう。も、半分、うん、半分残しといてみたいな。
お、<laughs> おお、すごいですね、それは。へえ、いや、それちょっと価値観が真逆じゃないですか。
うーん。 そう、そう、そう、そんなね、ま、2人で住んでるわけなんですけど、ね、そんな弟が、その1本3000円の水なんて見たらもう発狂するわけですよ。
はい。 ええ。 <laughs> そうですよね。
うーん、ね。それでと取った弟の行動っていうのが、もう母親のお金を使わなくさせようっていうことで、なんか通帳をなんか取り上げちゃったらしいんですよね。
うん。 はい。 ええ。 ああ、そうですか。
取り上げて、なんかどっかに隠してしまったみたいで
ああ、え。
うん。
それはちょっと揉めますね、これは。はい。ええ。
ね、もうね、それで母親からしてみたら、ま、母親ほんとに信じ込んでいるわけなんで、あの、ほんとにいいものなんだと。うん。
うん。 うーん。
で、そう、しかも、もうほんとにここが、ま、まさに正論なんですけど、私のお金で、私が好きなものを買っているんだから、何も問題がないだろうって。<chuckles>
そうですか。 うん。 ええ。 そうなんですよね、それ言われるともう、何も言われなくなるんですよね、うん。うん、そうなんですよ。確かにそうだなあ、なんですけどね。弟さんは確かに、その、自分のお金も多分節約されると思うんですけど、もちろんね。だけど、は他の人の、も無駄遣いみたいなのも、許せないんですかね。
ね、そう、そう、そう、もうほんとに、ぐうの音も出ないじゃないですか。 ね、ただいん。 そうですね、はい。 なんかですね、多分、あの、感覚的には家のお金っていう感覚みたいなんですよ。母親自身のお金ではあるんですけど、なんか家のお金っていう感覚があってそう。
うん。 ああ、なるほど。はい。 うん、うん、うん、うん。 なるほど、いや、そこもすごいですね。なんか結構ね、ご夫婦とかだとね、分かりますけど、息子さんだとちょっと一つ引いて見れる気がしたんですけど、やっぱそこももう
うーん。 うん。
自分のお金みたいにね、やっぱね、思ってくれてるんですね、ありがたいですけどね。うーん。うん。
そうそうそう。うーん。 ね、なんで、そう、もう隠してしまっていて。
うん、返さない。
ま。 もうそうなんですよ。母親からしてみたら、ね、自分のお金なのに、自分のお金が自由に使えないなんてってなるわけじゃないですか。ただ。
え、それって、うん。 いははご、困りますよね。うん。<laughs> 確かに、で、管理をしてるんですか？弟さんが、じゃあ、今月これとか。
いや、なんかそれがですね、もう管理というか本当に全くもう使えない状態みたいで。
ええ。 いやいやいや、それは、ちょっと難しいですね。それは、ちょっとお母さんはちょっと困るますよね。うん。
ね、そうそうそう。まあ で、母親もまだ仕事をしているので、まあその仕事をしてるそのね、お給料の中でやりくりをしているっていう感じなんですけど、ね、なんかもう母親も今年70とかになるんで。
うん。 うん、うん、うん。 うーん。 あ、そうなんですね。そっか。うん。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
うん。 ああ、いや、本当ですね。ま、すったわかりますね、お母さんの言ってることも。 うん。 はい。 うーん、そうですね。 ああ、うん。 ああ、いや。うん。確かに。ま、確かにね、水以外には買われないんですか？
うーん。 いや、あの、その実際には水以外にもなんか、な色々ちょこちょこなよくわからないものを買っているらしいので。
ああ。<clicks tongue> でも、大体それぐらいの値段。
あのね、いや。あ、で、あ、まあ、何十万まではいかないです。でも、なんかやっぱり、時折なんか、何万みたいな、なんか分からない、なんか装置みたいなのを買ってきたり、あの、するみたいで。ただ、やっぱりほんとに怖いのが、なんか気付いたら、何十万とか何百万みたいな。よく分からないものに、手を、あの出してしまうかもしれないっていう怖さもね、やっぱ我々としては持っていて。
何十万とかじゃなく。 何万。 うーん。 ああ。そうですか。 うん。 うーん。にいや、それは、はい。そうだと思います。ただうーん。
うん、そう熱量的に、母親の熱量を見てると、なんか、本当に信じ込んでるっていう感じなので。なんか、それ
うんうんうんうん。 うーん。一応、その、ね。プラシーボ効果じゃないですけど、お水も、じゃあ、これで良くなってるのよ、みたいなもあるんですか？
そうなんですよ。しかも、その厄介な事にね。ああ言うのって、なんか、そういう、なんて言うか、周りに人がいるじゃないですか。
ああ。 ええ。 はい。
で、ね。友達も皆、こういう風に、あの幸せなってるみたいな感じで。
あ、は。あ、そっか、そっか、健康というよりは、そのメンタル的な事なんですか？
いやなんかね、そう、し幸せになるみたいななんかね、ちょっとすごい、わくそう、いいことが運が良くなるみたいな、なんかね、漠然としてるんですけど、でもみんな、こう、良くなってるからみたいな感じで、ま、なんか私からするとなんか、うん、ほんとに、えど普通の人たちじゃないみたいな感じではあるんですが。
あ。 いいことがあるみたいな。 ああ、そういうことですね。ええ。ああ、なるほど、うん。 ああ、そうなんだ。うん、うん。 ああ。
なんかもう、ね。
なんかいるんでしょうね、病気が治ったよとかね。うん。うん。そうですね。うん。
うーん、ね、多分なんかあるんでしょうね。で、やっぱり、すもう家族のゆま、家族はね、だからこれはそういうあの、騙されてるからっていう話をするんですけど、もう家族の言うことは全然聞いてくれなくって、ね、やっぱそっちの人たちの言うことをやっぱ聞いちゃうんですよね。
うん。 うん、うん、うん。 そうですよね。うーん。うん。 ああ、そうですか。なんかうーん。
うーん。ま、っていうのもあり、ね、弟が取ってしまったね、その奪い取るっていうのも、まあ、ね、気持ち的には分からなくはないなって思いながらも、ね、でも全くそれでね、使わせなくしちゃうっていうのはちょっとやりすぎなのかなとかって思ったりもして。
うん。 うん。 そうですね。うん。うーん。 ちょうですよね。ただちょっとラインだけ決めたらいいかもしれないですね。なんかこれ以上お金取られると、おかしいよって、おきね、聞いてもらえるかどうかがちょっと難しいとこですけどね。でうーん。
ね。 うーん、う。 ね。ま、でもなんかね、それこそ、ね、お小遣い制みたいにしてね、今月、ね、ひと月なんかね、何万円とかっていうんで、ね。
うーん、そうですよね、だから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
うーん。 ね。
うん、分かりますけど、節約されてる方から見るともったいないってなるかもしれないですが、それでうん、そう、でも、まあご自身の趣味趣味もそんなもんじゃじゃないですか、ね、楽しみのために。ま、楽しみと思って許してあげる、少し。でもやっぱちょっ、これが何百万、何十万ってなってくると、やっぱ、良くない影響が出るのでね、うーん。なので、まあうーん、そうですね、それで幸せだったらもううん、ほんとですね、確かに。
ね、そんなよく分からんものって、なっちゃうのも分かりますけどね。うーん。 そうですよね。趣味ってね、あのあの、ま そうですね。 ね、さすがにちょっとね。でうーん、だかり、その、水買う分ぐらいにはいいんじゃないかなって個人的には思うんですけど、まあ、ね、弟的にはそれすらもうね、全く許せないっていう感じみたいなので、やっぱその辺ね、あの、みんな何ていうか、おお互いその、価値観がね、もうみんな大人なんで違うなっていうところで。
うーん、うん、うーん。 ほんとですね、親子と言えどね。だから、そうですよね、やっぱ親子だから、でもそこまで介入しちゃう、お財布取っちゃうとかまではできないけどね、お友達とかだと。うーん。うん。
うん、そうそうそう。 うーん、すね、そうそう、そう。私もね、もう、い実家から離れてるんでね、あんまりどうこうっていうのはね、しないんですけど。
うーん。 そう、でもその中立の立場って、なんかいいかもしれないと思いました。どっちの気持ちも汲んであげる、ね。そしてあまりこう、行き過ぎてたらお互いが、なんかちょっとね、アドバイスしてあげるみたいな、様子見がね、いいかもしれないですね、揉めないように、揉めちゃうとね、家族ってねうーん、もう戻るのが難しいですからうーん。
うーん。 ね。 う、そうですね、うーん。 ね、そ、と、そう、あんまりね、あの、それが顕在化しないように、ね、このなんか、微妙な、あ、バランスを保って、な、うまくやっていけたらいいのかって。うんうん。
ほんとですよね。 いや、ほんとですね、今のうーん、ほんとですね。でも正しい位置にいらっしゃると思いました、お聞きして。
うん、良かったです。<clears throat> いや、今日はあのお話聞いていただいて、なんかどうもありがとうございました。
いえ、こちらこそ。頑張ってください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。